Ayan, nai-imagine ng bata kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung gusto mong iparating. So, do'n pa lang sa bagay na yun di ba parang natutulungan mo na sila na mapalawig yung imagination nila ng hindi nagre-rely sa mga makabago o sa mga gadgets di ba? Kaya mas maganda na minumuestra mo tapos, um, ina-acting mo sa kanila para mas maging interesante at engaging para sa kanila.
Hmm, totoo. Totoo yan. Hmm, mm. Iyan. Totoo 'no, kasi pag binabasa mo yung kuwento baka a lalo silang antukin lang di ba? Kaya nga minsan yung mga bata nagpapabasa ng kuwento para antukin, eh. So, yung kuwentong ikukwento mo baka lalong mawalan sila ng interest lalo, kasi aantukin sila. Gano'n din naman sa pagkanta kung hindi naman nila nagugustuhan yung boses puwedeng baka maasar lang sila di ba, sa pagkanta or hind hindi hindi nila magustuhan yung tono di ba? So mas ano talaga engaging talaga pag ano, eh, inaarte o ina-animate yung pag ano pagkukwento ng mga ano kwento sa lalo na sa mga kabataan 'tsaka yung rea nakakakita ka talaga ng ano, eh, kumbaga sincere na reaksyon kumbaga hindi pilit di ba, kasi nga engage talaga sila, eh. Pero ba sa tingin mo 'no, anong mangyayari sa mga kuwentong bayan kung hindi na nila alam yun, hindi na maipapasa sa susunod na henerasyon?
Oo. Hmm. <laughs> Totoo, totoo. Tama. Tama, totoo. Mm.